É, tem isso. Eu não tinha pensado nisso ainda não. <laughs> Eu estava num ritmo ali tão intenso, e meio que assim, como eu falei, né, já eu estava procurando, aí apareceram os 2 de uma vez. E aí, como eu estava fazendo todos os dias a mesma coisa, que até quando você falou 16 horas de trabalho ali eu entendi, 18, eh, eu entendi. É porque eu acordo 5 e meia, para ir para 6 horas, para ir para a academia, para eu meio que descarregar a minha energia mental, sabe, porque se eu passar o dia todo só trabalhando, eu também surtaria, né, então, de manhã cedo eu foco assim, por exemplo, de 6 até umas 8 horas, eu faço assim: eu vou para a academia, eu fico escutando música, eu faço qualquer coisa, qualquer coisa, mas eu também não descanso, eu não durmo, porque assim, se eu não ir para a academia e se eu não tiver esse tempo para mim mesmo de manhã, eu acho que é pior, sabe, eu acho que é pior, porque teve uma semana.
Hã. Eu falei 18. Uhum. Ok. Uhum. Às 6. Uhum. Ok. Você acha pior do que acrescentar 2 horas no seu sono?
Eu acho porque teve uma semana que eu não fui para a academia e eu me senti super culpado por não ter ido para a academia. Me senti, assim, esgotado mentalmente e não consegui trabalhar direito. Então, às vezes, o descanso físico para mim
Uhum. Olha, não. Realmente, essas 2 horas são de desligar, né, antes de começar
Sim. São de desligar porque eu fico assim, eu começo exatamente porque assim
e depois que você começa, você não para.
Exatamente. Eu começo, olha, de 9 às 12, eu estou no trabalho CLT aqui. Aí, de 12 às 14h, eu faço as minhas pendências ali da minha startup. Aí, de 14h às 17h, 17:30, mais ou menos, eu trabalho o CLT de volta. Aí termina o dia. Aí eu tiro 30 minutinhos só para comer e aí, tipo, no domingo eu já deixo todas as marmitas prontas, porque se eu não deixar, não dá, não dá, porque não tenho tempo para cozinhar. Aí eu tiro 30 minutinhos, que é só assim: esquenta a marmita, toma um banho, bota uma roupa mais confortável. Deu 18, eu já começo no outro trabalho. Aí eu vou até e aí esse outro trabalho é meio que assim: muitas vezes eu tenho disponibilidade de hora de trabalho. Então, às vezes, tem 4 horas, 5 horas, 6 horas, e eu não me limito. Eu não faço assim: "Não, só vou fazer 1 hora hoje, ganho aqui só por essa hora e amanhã eu faço 2." Não, não estou conseguindo mais equilibrar. Enquanto tiver disponibilidade, eu estou fazendo. E aí, quando chega sexta e sábado, eu vou para o bar ficar de 10 da noite até 2 da manhã, sexta e sábado. Então, assim, é, domingo a domingo, trabalhando sem parar.
Aham. Uhum. Ok. Uhum. Uhum. Hã. Ok. Nossa, tá. Tá até 2 da manhã também. Sábado e domingo, você não trabalha no CLT.